Oo ganyan din yung ginagawa ko nag nag-sa-side hustle din ako. O kaya naman ang ginagawa ko din para talagang makatipid ako o kaya makapag-ipon ako, ayun, nag yung mga bakuran kami diyan sa ano namin, ah, mayroon naman kaming malawak na bakuran so yun, nagtatanim ako ng gulay. Para sa ganun, kapag hindi na ako bibili ng gulay sa palengke kasi mahal kaya ng gulay ngayon 'di ba? Nag-taas kasi ng presyo eh. So ayun, para makatipid sa gastusin, nagtatanim ng halaman diyan sa bakuran namin tapos, ano pa, bumibili ako ng mga bulto-bultong mga produkto para hindi na yung ano, yung paisa-isa oo para makamura ka, maka-discount ka kasi pag ganun. And ano din, yun yung mga sideline ko iniipon ko yan. Pati rin pati na rin yung sa ano, nagpapa-print ayun, kung ano-ano ng negosyo na naiisip ko eh, oo 'di ba parehas tayo 'no. <chuckles>
Mm. Ayan. Uy. Totoo di ba? Ayan. Tsaka mura. Mm. Totoo. Ayan. Uy pareho pala tayo. <laughs> May tindahan din kami eh kaya eh, tsaka, printan di ba? Totoo, uy dagdag
Ah, kami din meron. Oo may tindahan na may pa-print pa. <chuckles>
Totoo lahat talaga ng pwedeng pasukin papasukin ng negosyo di ba? Pagkaka-kitaan.
Totoo yan.
Uy dagdag ko pa yan sa mga sinabi mo di ba parang, kami din eh, ang pagsasaing namin dapat alam mo pag nag-saing ng umaga hanggang gabi na. Kaya dapat maayos para hindi mapanis o masayang, oo tapos kung mag-luluto din ng ulam, simula tanghalian dapat pang-hapunan na okey lang almusal at saka tanghalian alam mo yun parang isang gastusan lang din sa gasul mga ganun
Ang hirap. Ay ganun. Totoo 'yan. Tama uy, dobleng tipid 'yan ha. <chuckles>
Oo di ba? Lahat talaga gagawin mo eh tapos siyempre, pinaka-basic ang mga hindi ginagamit na appliances tatanggalin mo di ba, para hindi kumukonsumo ng kuryente. Hmm.
Ay tama, oo ganyan din ginagawa ko. Totoo 'yan ganyan talaga. Lalong-lalo na kung meron kang aircon gano'n 'di ba kailangan naka-on lang 'yun kapag gagamit ka na o kaya 'pag gabi na, gagamit ka na so mainit ang panahon. Pero 'pag hindi mo naman ginagamit 'yan unplug mo na 'yan para hindi tumaas 'yong bill ng kuryente niyo 'di ba?
Ayan. Totoo.

Sa tao kasi, um, okey lang din umatang sa tao basta kilala mo yung tao na 'yon, halimbawa puwedeng iwan mo yung ATM mo do'n kung talagang kilalang-kilala mo yung tao na 'yon, alam mo na hindi niya itatak itatakbo yung ATM mo. Maganda rin naman sa credit card kaya lang sa credit card naman, kailangan magbayad ka bago yung due date kasi kung hindi ka magbabayad ng before due date talagang lalaki yung ano, eh, yung charge nun, eh, 'di ba may additional charge.
Mm. Ayan. Mm. Mm. Ayan. Naku po. Totoo alam mo 'yon tutubo ng tutubo ara-araw 'no. Alam mo
Oo, totoo 'yan.
May karanasan ako niyan, eh, kasi umutang ang aking mother sa ano, isang online lending app ayan, tapos alam mo yun medyo na-delay kami siguro ng mga 15 days ayan, grabe alam mo yun, araw-araw silang tatawag sa'yo alam mo yung kukulitin ka talaga para magbayad parang ano, 'di ba?
Oo. Mhm. Ay, grabe naman 'yan. Pero maano 'yon lumaki ba yun lumaki yung 15 days na 'yon, nag-doble ba yung ano charge?
Tumubo siya. Oo, haba parang araw-araw meron siyang tubo na 13 pesos 'ata o 7 peso parang gano'n may charge.
Mm, malaking ano na 'yon, ah, malaking bagay na 'yon 'pag in panag pinagsama mo yung ano na 'yon, eh, eh, di ang laki pala ng tubo no'n ano. Pero ang nakaka-istress nun yung inaaraw-araw kang tawagan alam mo nakaka-istress talaga yung gan'yan.
Totoo. Oo. Ay, totoo. Ang higit pa dun, hindi ano, eh, alam mo yung walang ano interval na oras, eh, kada 30 minutes talaga kalahating oras grabe pa-pa-ring ng pa-ring yung cellphone mo, 'di ba?
Ay grabe naman 'yan. Uy, nakakaano 'yan, ah, nakakairita 'yan 'tsaka nakaka nakaka-depress yung gan'yan na ano, minu-minuto after 30 minutes tatawagan ka katulad ng sinabi mo, kaya mas maganda rin talaga umutang ka sa tao kasi napapakiusapan mo eh, 'di ba?
Totoo. Ayan. Totoo alam ang ano lang diyan, <chuckles> ang mahirap lang diyan, sisiraan ka ng tao may masasabi na sa'yo o hindi kaya kung hindi naman ipo-post ka sa Facebook o kung hindi naman sa mga social media, alam mo 'yon parang ipagkakalat ka sa ibang tao na, "Hmm, may utang 'yan sa'kin hindi pa nga nagbabayad huli na nagbayad," alam mo yung mga gan'yan, 'di ba?
<chuckles> Oo, o kaya lang sabagay tama ka diyan, kung marunong ka naman magbayad hindi naman i-po-post yung mukha mo do'n. Pero kung hindi ka talaga ano oo tama. Kaya kailangan talaga 'pag nanghiram ka sabihin mo talaga yung, alam mo yung tamang, yung takdang oras or takdang panahon ng pagbaba yung specific ka dapat sa ano, kung kailan ka magbayad. Yung alam mo siguro na ano na na, kaya mong bayaran sa gano'ng oras na 'yon, 'wag kang magsasabi ng panahon na hindi mo naman kayang tuparin gano'n. So ayun dapat para sa gano'n magtiwala din yung tao kasi siyempre, 'di ba malaking halaga din yung pinahiram niya sa 'yo nagtiwala siya, kaya dapat gano'n din 'no, sa kapag nanghiram ka bayaran mo on sa ano, on-time ka magbayad para naman hindi niya pino-post sa social media, 'di ba? Uy, ang daming gan'yan, yung sinabi mo ang daming gan'yan sa social media, oo.
Oo, paparinggan ka lang. <chuckles> Ayan. Uy, totoo. Mm. <chuckles> Totoo. 'Di ba?